あの今ちょっと睡眠についてすごく考えていまして、あの、睡眠の質を高めたいなって、そういう習慣を作りたいなと思ってるんですけど、ちょっと今色々、まあ、どうしてそんなんなっちゃったのかっていうこととか、あと考えてるとことを聞いていただいて、ま、何かあのアドバイスがあれば頂ければと思うんですけど、お話まず聞いて頂いてもいいですか？
はいはいはい。 はい。 うん、ふん。 あ、はい、お願いします。
えっと、今ですね、朝もう体が鉛のように重い状態で起きるんですよ、毎朝。
はいはい。 そう、ふ、でもしんどいですよね。<laughs> はいはいはい。
で <chuckles> そそうなんですよ。お、本当に辛くって、で、あの、今日ちょうどあの会社の人たちと話してた時に、なんか爆寝とかあの、あるパジャマとかの話、あれはいいのかとか、あと枕の話とか、あの、マットレスな話とか色々したんですけど。なんかこう、うーん、もっと朝元気に起きるには、そういうなんかこう物理的に何かを、く変えたりした方がいいのか、あとやっぱり、ま、どうしても私ちょっと寝る前に、なんかこう一日のなんかニュースとかを網羅したくって、なんか、ま、その時見なくてもいいんですけど、どうしてもスマホ見ちゃうんですよ。
ああ。 はいはい。 うん、ふんふんふん。 うん、ふんふん。 はいはいはい。
なんで、そういうのとか、あとちょっと、うーん、部屋の明るさ自体は多分あのワンちゃんと一緒に寝てるんですけど、あの一番ちっちゃい豆電球ぐらいの保安灯にしてるので、そこまで明るくはしてないので、明かりは大丈夫かなと思うんですけど、なんかこう、そうなんですよね。自分ではうまく睡眠を取ろうっていう努力はしてるんですけど、なかなか。あの、すいい感じに習慣化できないんですよね。
はい。 ふんふん。 やっぱなんか自分だけだと気づけないことも結構あるとは思うんですけど、逆に今までなんかその取り組まれたこととかってあったりするんですか？なんか睡眠の質を高めるために。
はい。 あ、そうですね、枕を変えてみたりとか。
ああ、なるほど。はいはいはい。
はい。あとは、あの逆にちょっとあの長く睡眠を取ってみる、あの今までって、けっこ、ギリギリまで眠くなるまですっごい頑張って、それで、あの秒でもう枕に頭がつくかつかないかぐらいで秒で寝て、一気に睡眠に入るっていうことをしてたんですけど、なんかそれが良くないのかなと思って、少しちょっと早めにあのベッドに入るようにして、あの睡眠までの時間っていうのを少し余裕を持たせるっていうこととかはやってみたんですけど、結局その時間にスマホ見ちゃってるんで、あまり効果が、<chuckles> そうなんですよね。
うんうん。 はい。 うんうんうん。 ふんふんふんふんふん。 ああ、なるほど。<chuckles> あれですよね、早めにその布団に入ることで、割とリラックスはできてるのかなと思ったんですけど、このあたりってどうですか？
はい。 あ、そうですね。あの、け脱力は結局できるので、あの、だからそこら辺のリラックスはできるできてるなと思います。あとやっぱりあの音とかをあの、私携帯全く音を出さないので、あの、音とかは全然耳から入ってこないので、あの、頭の脳味噌がすごい何て言うのかな、こうあの、ま、き、脳味噌がわざう、ざわざわしないというか、はい、なんかリラックスできてるなっていう気持ちはあります。
うんうんうんうん。 はい。 ああ、なるほど、なるほど。 なんかある意味、ま、ちょっと、ま、本質的なものとは違うんですけど、結構あれですよね、なんか、あの、なんなんでしょうね、うん、えっと、集中っていうんですかね、ある意味その集中できていて、で、自分の中のなんかその、頭をクリアにしてるので、割とそのなんか脳に、ぬ脳とかメンターにとっては結構いいことなんじゃないかなって今思いましたね。
はい。 うん。 はい。 あ、そうですよ、ね。やっぱりあの周り全部、ま、音もあの電気も、ま、暗くするので、あの、何て言うか、シンシンっていうあのオノマトペがあるみたいに、なんかお周りを音がしないので、シンシンシンシンっていう感じの、あのそういった音的んとかには、すごくリラックス？ができているかなって思うんですけど、でもなんか結局、朝がほんとなまりみたいなっちゃっているんで、何でうまくいってないんだろう？っていうのが、ま、うん、何かこう日々の悩みというか、何がいけないんだろう？って感じなんですよね。
はい。 ふんふんふん。 はいはいはい。 はいはいはいはい、は。 はいはいはい。 ああ。 あれですかね、なんかコーヒーとかってよく、よんかよく飲まれたりします？
あ、なんかにえっとし、寝る前っていうか、あのご飯を、夕飯を食べた後に、緑茶を飲むんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
はい。緑茶って良くないんですかね？
ま、結構、コーヒー並みにま、コーヒーかそれ以上にカフェインが入ってたりするので。
あっ。 緑茶ってカフェイン入ってるんですか？
あっ、そうなんですよ、実は。
あっ、そうなんですか？なんか、こな、コーヒーは朝目覚めた時の飲み物なんですよ、私にとっては。で、りょあの、お茶はあの夜のんびりする、寝る前の飲み物ってイメージだったんで、結構緑茶を飲んでたんですけど、カフェイン入ってたらダメですよね？
はいはいはいはい。 ま、一方で結構日本人てもう、あ、昔からというか、古来からその、にほあ、日本茶というか、緑茶を飲んでるじゃないですか。で、結構遺伝子的にも、ま、その耐性というか、昔から耐性ついてると思いますし
はい。 おお、確かに。
で、一方で、緑茶って結構、リラックス効果のある、あの、作用があったりするので、ま、全然、中には、ま、カフェインが入っていても、もう昔からもう飲み慣れてるし、全然その寝やすいんだよっていう人もいるので、ここは一概にダメとは言えないんですよ、実は。
うん。 ふんふん。 あっ、そうなんですね。そうなんす。なんか、あの、緑茶はなん、こう、夜の時間の私のリラックスタイムみたいな感じでそうなんです。やっぱずっと続けてる習慣なんで、なかなうん、そう、やめられないんです。で、昔はちゃんとしっかり寝れてた時期があるんですよ。
いや、癒しですよね。はいはい。 あ、もうそれ絶対いいですね。 はいはいはい。
で、その時も緑茶は飲んでたので、緑茶は大丈夫そうな気がしますね、そう言われると、習慣的にうん。
ふん、ふ。 そうですよね。もう習慣的には、あらそうですね。なんか、あとあれですかね、なんかその、食事の内容とか量とかって変わったりされました？
うーん、食事の量的には変わらないんですけど、なんか決定的に昔と違うのは、あの、在宅勤務になったんで
はいはいはい。 お。 ああ、なるほどなるほはいはいはい。
運動量が減ってるっていうのは、あり、ま、通勤がなくなったんで、そこはちょっと違うかもしれないですね。
ふんふんふん。 結構そこはあれですよね、ま、大きな変数というか、あの、インパクトありそうですよね、多分。
やっぱそう そうですよね。あの、死ぬほど混んでる電車でぎゅうぎゅう揉まれて、通勤してたのが、ついに無くなったよって思って、自分としてはそれがかえってリラックスになってるかなと思ったんですけど。あのあれもいい運動だったのかなって、ちょっと今ふと思って、そう考えるとそういう疲れがないんですね、今。
はいはいはい。 <chuckles> はいはいはい。 なんかあれですよね、もちろんそうだと思いますし、なんかある意味その、オンとオフの境目が、ぬう、まあ、ちょっと曖昧になってしまった
ああ。
っていうのが多分なんかその在宅勤務のデメリットだったりすると思うので、なんかそこを改善されれば、めちゃくちゃ良くなるような気は今しましたね。
うーん、確かに。 確かに、今ちょっと言われて初めて気づいたんですけど、そうなんですよ。会社に行ってた頃は、あの電車の、ま、混んでようが何でようが、終わり始まり終わりっていうのは、やっぱりあの通勤時間の中で自分であったと思うんですけど、家でやることになって楽は楽なんですけど、確かにオンオフがちょっと曖昧
はいはい。 はいはいはいはいはい。 ふんふんふんふん。
になってるっていうのはあるんで、あの頭の中の切り替えが何か明確にできてないっていうのがあるのかもしれないですね。
ああ、そうですね。なんか例えばわかりやすいのが、例えばなんかそのジムに行くとか、たいきょかんに行くってなったら結構じゃあ運動するぞっていう気持ちになるじゃないですか。もうそれと一緒で、やっぱりその会社に行くことで頭の切り替えをしていた。でも今はそれがちょっとなくなってしまったっていうのは、そうですね、ま、一要因としてあるかもしれないですね。はい。
うん。 はい。 うんうんうんうん。 うーん。 そうですね。確かに。何か一つ、要因は一つじゃだけじゃなくて、そういうちっちゃい積み重ねじゃないですけど、でも、あのま会社に行かなくなってたのは結構大きな要因なんですけど、そこら辺は、そうですね、確かに、そういうオンオフの付け方とかって、どう、なんか、皆さんどうされてるんでしょうね。ぜ
はいはい。 はいはいはい。 これおっしゃる通り非常に難しいとは思うんですけども、やっぱりその意識的にその外に出て、あの、散歩するであったりとか。
うーん。 ああ。
しかもよく、結構在宅勤務ってなかなかその人とってか、同僚とくの会話が結構減っちゃうじゃないですか。
そうですね。
だから、あえて電話の回数を増やしてみるみたいな。
うーん。
っていう形で、ま、ちょっと疑似的にじゃないですけど、ま、その、出社をしている時の再現をするみたいな考え方だと、ま、割とその今仕事モードなんだみたいな。
うんうん。 まあ、あん
っていう風な切り替えは、はい、できるかなと思いました。
あ、いいですね。そうかそうか、自分で仕事モードにするための何か切り替え、なんかパターンとかを作るってことですね。
あ、そうですそうです。 そうですね、ま、お話を伺う限り、ま、しっかり自分のルーティン、その食事であったりとか、ま、その、あの、もうお茶を飲むであったりとか、っていうのは確立されてるので、だからライフスタイル的にはすごく、その、自分のストレスであったりとか、リラックスできるような環境を作られていると思うので、めちゃくちゃいいと思ったんですよ。
うん。 うん。 あ、本当ですか？ありがとうございます。
はい、もう素晴らしいと思います。
ありがとうございます。そうですね。なんか、あと、なんかさっきおっしゃってたみたいにお散歩に行くとか、外に出ると、結局あの家で仕事をしていた場所から、違う場所に、ま、景色が変わる。それだけでもリフレッシュではないですけど、自分の中のなんか切り替えにちょっとなるのかなって今お話聞いてて思いました。
はいはいはい。 ふんふんふん。 あ、そうですそうです。 ま、実際あれですもんね、その日光浴びると気持ちいいですもんね。
そうなんそう、確かにそうですね、浴びない時あります。そうするとなんかどんよりするっていうか、雨の日にそうなんです、雨の日にどんよりするのと一緒の気分で、確かにしますね、どんより。うん。うう。
あ、そうですそうですそうです。 いや、間違いないです。 うんうんうんうん。 で、結構やっぱり、ま、その行き詰まったら1回ちょっと外に出て散歩出てみるだったりとか、ま、ちょっと自分集中力切れてるなってなった時に、やっぱそこってすごく仕事とプライベートのなんですかね、境目が曖昧になってる状態なんで、ま、意識的にその散歩して、ま、遮断するみたいな、ていうのも、まえまえ、あ、まあ、あ、まあ、1つのメリットかなと思いますね。
うん。ふんふんふん。 はい。 そうですね、確かに。なんか意識的に自分がやっていかないと、結構ずるずるしてしまって、なんそうですよ。で、夜、まあ、そういうなんかこうまたモヤモヤっていう感じで終わっちゃうと思うんで。そうね。オンオフの切り替えっていうのをちょっと自分なりに意識しながら、あの、ちょっと進めて、色んなことにちょっとチャレンジじゃないですけど、色んなことを試してみて、自分に一番合ってるものをちょっと探してみたいなって。そうですね、そういうのいいかなって思いました。
うん、ふんふん。 いや、間違いないです。 ふんふんふん。 いや、もう非常にいいと思います。けぱそうそうなんさっきおっしゃってたと思うんですけど、やっぱり要因って1個だけじゃなかったりするので、ま、なんかそういった形でそのしらみつぶしに潰していくっていうのはすごくあの効率良くて、あの確実かなって今めちゃくちゃ思いましたね。
うんうんうん。 あ、そうですよね。なんかちょっと今色んなお話、あ、今お話聞いていただいて、なんかアドバイス頂くことで、自分の中でこう凝り固まってた考え方が、少しちょっとほぐれてきて、色んなアイデアが出てきたので、ちょっと色々やってみます。今日はなんかはい。あの、お話聞いていただいて素敵なアドバイス、本当にありがとうございました。
はい。 ああ、本当ですか。 ああ、是非是非。 いえいえ、ありがとうございました。